あれも結構、あの、見るようにしてますね。
あ、やっぱり結構正確っていうか、的確ですか？そのレビューだ
ああ、だからあれの結構その、わ悪い方の評価、いい評価とかって結構そのステステマとか
まあ、確かにそうですね。あの、その企業側が、なんか、あれやってます。はいはい。
あると思うそうそうそうそう、あると思うんで、そうサクラチェッカーみたいなのがあるんすよね。そういうのあま Amazon で、Amazon サクラチェッカーとか使ってあるんですよ。それであの、サクラチェッカーとか使ってこのサクラが、言ってないかみたいなことを、そうそう、それで確認して、あ、これ大丈夫だ、この商品大丈夫ってなったら、大丈夫、ま、そそれサクラチェッカーが第1段階ですね。その後にこのしょあの商品レビューで、その商品悪いわ、レビュー悪い順にして
はい、確かにたし確かにたああるんですね今。ああ。 ほしごとか入れて、みたいな。 なるほどなるほど。
て低評価なら、どういうなんか悪いとか、デメリットがなんか見る。
はいはいはい。
それでちょっとこう、あ、こういうデメリットがあるんだなってことを知ってる上で買うってことを意識してますね。うん。
ああ、いいですね。なんかやっぱそこの、なんて言うんですかね、星、例えば1とかじゃないですけど、あの、低評価つけるってのは、多分よっぽどなんかひどかったり、うん、あの、結構事実なものが多いもんですもんね、なんか。
うーん。 そうですよね。うんそうですね。うん。 そうですね。だから、まあ、結構ね、失敗しながら学んでいくしかないんですよね。そういうネットショッピング系やっぱり、げん現地現地で買えないんで、わかんないですよね、なんか、うん。
ああはいはい。 確かに確かに。ネットでのあれなんでね、あの、なかなか、そうですね。なんかはいはい、なんかそのもちろんサイズもそうなんですけど、やっぱり一番はレビューのとこで最終判断しているって感じですか？
そうそうそう。 なかなかね。